Ja, also ja, ja, außer wenn du's überfüllst dann wieder, ne? <chuckles>
Genau, genau. Aber genau das genau da hatte ich eben das Glück, dass ich die Chance hatte, quasi in genau neu quasi so 'n clean sheet und, ähm
Neu anzufangen. Mhm.
das war wirk es war auch befreiend.
Ja, aber hast du das jetzt auch übernommen in dein dann dein Erwachsenenleben? Also, ich meine, du warst wahrscheinlich schon erwachsen zu dem Zeitpunkt, aber ich meine jetzt weißt ja, was ich meine, jetzt so, so ja, genau.
Ha. Ja äh, ja, ja, ja, aber ein junger Erwachsener sozusagen. Also, was ich übernommen habe
Also, wenn du dann mal deine eigene große Wohnung hattest, hast d war's dann auch noch so?
Genau, genau. Also was ich übernommen habe, ist, dass ich tatsächlich, äh nicht überfrachte. Also, im Prinzip: Ich möbliere ähnlich und ich versuche, ähm, den Dingen einen festen Platz zu geben.
Mhm. Okay, ja.
Aber du hörst ja schon raus, ich sage, ja, ich versuche, <chuckles> ähm, und und i und ich greife interessanterweise jetzt, wo ich drüber nachdenke, zu 'ner ganz ähnlichen Lösung wie damals. Also, damals wäre der Weg, ich lasse es meinen Eltern brumme es meinen Eltern auf und j
Ich versuche, ja. Ist immer 'n Versuch. <laughs> Es ist in 'ne Garage. <giggles>
Genau, also nicht die Garage, obwohl in der Garage ist auch aber es ist im Keller. Ich schmeiße es also, ich entrümple, ich ent
Hat doch echt so was? <chuckles> Ah, oh ja, ich ja. Hallo? Bei mir ist es in der Garage, du. Ja.
Ja gut, aber siehst du mal. Also ich ich schaffe es, sagen wir mal, die Räume, in denen man lebt, die quasi in guter Ordnung und systematisch und eben auch leicht und locker, sodass man sich wohlfühlt, aber gleichzeitig auch nicht leer oder kahl
Ja. Du, das ist so lustig, weil mein Haus sieht genauso aus. Ich habe also oben auf den Ablagen g eigentlich gar nix, ne, ähm, nur auf richtig so Fotoregalen, aber, ähm
Mhm. Ja.
ja, in in der Garage, ui, ui, ui, ui, ui, da ist die die Rümpelkammer. Zwar meine Auto die 2 Autos stehen noch drinne, aber also ich kriege die Garage noch zu. <laughs> Aber aber ui, ja.
Du kriegst sie noch zu. Naja, gut, also ich kriege Genau, also, ich kriege den Keller tatsächlich auch zu, aber aber es ist, ähm also, es ist tatsächlich was, was mich das Problem ist
<laughs> Gut.
dass ich da teilweise Dinge habe, die ich schon seit im Prinzip fast diesem dieser Wohnung, von der ich gerade am Anfang erzählt habe, seitdem mitschleife und zwar unausgepackt zum Teil.
Mhm. Ah. Ui! Okay. Ja, aber dann kannst auch hergeben, oder?
Also i ich ich bin

Genau, ja gut, das ist 'n Problem. Du musst halt sagen, dann bringe ich halt keinen neuen Gegenstand rein. Ne, aber das wäre wäre mir zu wild. Aber meine Lösung ist die, dass ich ja, also, meine Lösung ist dann, dass ich sage: „Ich schaue halt mal so alle 1, 2 Monate und gucke mal, ob man nicht“ wie du das ja auch machst, erst mal wieder mal was rausschmei
Ui. Ja, ja. Das finde ich auch ist zu extrem. Mhm. Ja, und hilft es dir, ähm, wenn du einmal angefangen hast, dass es dann rollt oder ja, okay.
Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, inzwischen-– man ist ja doch erwachsen geworden. Es ist dann oft eher also, wie gesagt, in den einzelnen Räumen, dadurch, dass das im Prinzip alles gut organisiert ist. Und ich gebe mir auch was auch 'n guter Trick ist, ich gebe mir auch tatsächlich irgendwie auch so 'n geschlossene Containerchen oder 'n Kistchen, wo du halt auch mal Krusch, den du halt hast und brauchst, rein genau, 'ne Kruschschublade, die gibt's. Und die hilft halt auch trotz aller Ordnung.
Ja. Mhm. 'Ne Kruschschublade? Mhm. Glaube jeder Haushalt hat die doch, oder? <laughs>
Genau, genau. Und das ist halt wichtig. Und und dann einfach immer wieder mal drüber gehen
Ja. Weil das wird das nimmt außer Hand ab und zu mal, ne, wo es dann praktisch mehr zugeht. <laughs>
und Ja, aber Genau. A Aber wenn du's kontinuierlich machst, dann hast du hast du da eigentlich, äh, Ordnung und das ist am Ende und das hatten wir ja schon ganz am Anfang eigentlich gesagt, wirklich, wirklich befreiend.
Ordnung. Ja. Ist schön. Du, es war sehr, sehr nett, mit dir darüber zu plaudern. Es hat mich angeregt, aufzuräumen. <giggles>
Ja, fand ich auch. Ja, dann lass mal lag leg mal los. Danke.
Ja, bis dann, tschü

Und dann kam schon irgendwann so, ich es ist ich habe ich kriege 'n Kind, ich es ist ungesund. Aber bis ich dann an dem Punkt war es hat dann aber gedauert, aber es kam dann tatsächlich nach 'nem Ja 'n Jahr später ungefähr der Punkt, wo ich wirklich ich wollte es nicht mehr. Ich wollte nicht mehr au und ich wollte aufhören. Und der Wille war da und dann habe ich es auch geschafft. Und zwar von von von von einem Tag auf 'n anderen und ich habe seitdem nie wieder eine Zigarette angelangt.
Ja, ist toll. <laughs> Mhm. Ja. Der Wille war, also jetzt, der war da, ja. Von dir alleine halt aus, ne? Ja. Mhm. Gut.
Und ich bin und das ist jetzt, äh ist jetzt, äh, über 10 Jahre her. Also, das ist, äh, ähm
Ja, Gratulation dafür. Das ist auch gar nicht einfach, ne?
Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Rumpelkammer da unten an so 'nem ganz ähnlichen Punkt bin.
Ah, schön. Ja, gibt's bei dir also, bei uns gibt's so 'n, ähm 'nen Service oder beziehungsweise so 'n Secondhand-Ding, wo man anrufen kann und du die haben dann 'ne Internetseite und dann sagst du, was was die abholen. Und dann kannst du 'nen Termin ausmachen und dann tust du das vor die Tür und die holen's ab. Gibt es bei dir auch so was?
Also Ah, das ist natürlich super. Ah, leider leider nein. Tatsächlich ist hier in Deutschland das Ganze so, du musst, damit du eben Ordnung in deinen Räumen hast und wenn du alles irgendwie wenn du was wegschmeißen willst, da musst du da musst du nicht nur losmarschieren. Du musst sortieren und ordnen. Was ist denn das? Das ist Metall, da ist Plastik, das gehört dahin. Also
Ah. Musst du wirklich losmarschieren. Mhm, mhm. Aber, gibt's so 'n Sec nicht so, also so wie Rotes Kreuz, nehmen die nicht so was an?

Ja, also ich habe tatsächlich ähm, und mhm, in dem Fall war es jetzt nicht so, dass ich, äh, quasi, äh, weggeschmissen habe, also, hin zum Minimalismus oder so was, sondern ich habe halt einfach Sachen bei meinen Eltern gelassen. <laughs>
Okay, ja. Ah, okay, ich wollte grad sagen, weil also, ganz ehrlich, ich hätte es schwer, mich von manchen Dingen zu trennen und manchmal hat man ja auch so viel, aber man braucht wirklich „das brauche ich für die Schule, das brauche ich für, keine Ahnung, mein Hobby“, ne? Also, man hat man lebt ja.
J ja, ja, aber tatsächlich, wenn man realistisch so ehrlich ist und mal guckt, hat man auch w irgendwo unglaublich viel Krusch, den man den man
Ja, ehrlich. <laughs> Auf jeden Fall. Also, ich ich kann davo ja, also ich habe auf jeden Fall Krusch, den ich loslassen könnte. Ja.
Genau, den man eigentlich wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr benutzt hat, die eher so Staubfänger dann am Ende sind.
Ja, mhm.
Und und da habe ich genau das gemacht, dass ich genau diesen Krusch mal daheim stehen habe lassen.
<chuckles> Zum Dank deiner Eltern, die sagen danke für den Krusch, ne? <chuckles>
Ganz genau, also, das war natürlich aber, äh, äh, äh, äh, es war für mich dadurch auch einfach, weil ich musste es nicht wegschmeißen, was einem ja doch sehr schwer fällt oftmals.
Ja, ja. Also, hast du du warst, ähm, Show Minimalist, ne? Also, ist so, Schein Schein <laughs> Minimalist.
S s so, äh also, ich meine, ich war ja ich war ja kein genau, genau. Also, ich ich ich ich war ja ich war ja das war ja gar nicht die Idee, einer zu sein, aber ich war's irgendwo. Vielleicht würde man's so nennen.
Ja. Aber das bringt auch so 'ne Ruhe rein, oder? So, ja.
Ganz genau. Also, ganz ehrlich, ich habe, weil der Raum klein war, ihn relativ also, wirklich sehr, sehr bewusst Möbel genommen und nicht viele und auch die, äh, eher leichte Möbel und auch nicht viel und habe auch, äh, it in die Regale zum Beispiel so clevere Aufbewahrungssysteme reingestellt.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm.

Wo das Neue war groß?
Nein, nein, im bei meinen Eltern hatte ich 'n ganz schön das war im Prinzip das ganze Dach war mein mein mein sch
Ach so. <giggles> Ah, ah, du warst so ein Kind. Ah, beneidenswert. <laughs>
Genau so ein Kind war ich. <chuckles> Und, ähm, na ja, gut, wir haben 'n großes Haus und ich habe dann auch Geschwister gehabt, aber die hatten auch ihre Räume. Und ich hatte da meinen riesen war aber auch deutlich älter, der Älteste und hatte das Dach als meinen meinen, äh meinen Bereich, mein Reich, genau. Und dann war aber so die Sache, dass es cool war auszuziehen.
Ja. Dein Reich. Mhm. Klar. <laughs> Und dann wird wird man wach. <laughs>
Aha. Und dann bin ich mit dem Ja, also w a wobei, es war ganz interessant. Also, e es war so, ich habe 'n 'n 'n Jungen kennengelernt in der Uni und wir haben uns echt super verstanden. Und ich habe dann auch irgendwie so erzählt, dass ich so am Überlegen bin. Und der hat gemeint: „Du, pass auf, bei mir ist was frei, magst nicht einziehen?“
Mhm. Okay. Okay, oh weia.
Und, ähm, ja, das genau das denkt man und ich he ich so im Nachhinein wundert mich das alles. Also, wir waren das war 'ne 'ne ganz schnuckelige Wohnung. Das waren 2 Zimmer, 'ne große Wohnküche würde ich's nennen, 'n kleines Bad und, äh, noch so 'n so 'n begehbar äh, ei e ehemals wahrscheinlich so 'ne Speis, die haben wir dann als begehbaren Schrank genutzt. Ähm, die war so in dem Gang auch und oder Abstellkammer oder wie du's nennen möchtest. Und jeder von uns hatte so 'n ein genau, genau. Und das war bei uns dann der begehbare Schrank.
Aha. Ah, okay. Mhm. Ah schön. Ja. Besenkammer oder so was, ne? Ja. Mhm.
Äh, und wir hatten beide eigentlich wirklich relativ kleine Zimmer, also nicht super klein, aber es waren vielleicht ja, lass mal schätzen, wahrscheinlich so ja, so 12 Quadratmeter, also nicht super, super klein. Es geht noch, es geht noch. Aber gut, ich kam ich kam tatsächlich ausm großen Zimmer
Ja. Ja, aber das geht noch, ne? Ja. Ja, für dich war das jetzt klein. <giggles>
und ja, also tatsächlich. Und was habe ich da gemacht? Also
Ja.
was das Entscheidende war und das Wichtigste und das Wichtigste, um da Ordnung reinzubekommen